Ouais. Parce que j'ai j'ai créé un si un compte LinkedIn, j'ai parlé à des recruteurs, j'ai pris des rendez-vous, tout à sa place, tu vois
Mmh mh.
et heu et en fait le, heu, quand il est rentré, il a mis un pied dans le luxe, c'est grâce à moi aussi, tu vois, par un de mes contacts, tu vois
D'accord, ouais, je vois.
et heu, un jour il m'a sorti: «Mais c'est pas que grâce à toi».
Ah.
Tu vois? Et là je suis tombée des nues, tu vois, j'ai fait: «Pardon?». J'ai j'ai dit: «Pardon? Heu, répète un peu!», je pense <laughs> et avant on s'est emb embrouillé à cause de ça. Mmh mh.
<laughs> Ah. Après c'est majoritairement créateur parce que l'entretien si lui il y va, il fait l'effort et tout sur l'entretien et il, bah, c'est lui qui parle et tout mais
Ouais! En fait, c'est c'est c'est, en fait c'est grâce à notre connaissance que c'est qu'il a tout ça, tu vois, hem, il il aurait pas eu, heu, tu vois, heu, tout ce qu'il a aujourd'hui, heu, une vie tranquille si j'étais pas là, tu vois?
C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
Tu sais, il aurait pu rencontrer quelqu'un d'autre, mais il aurait pas fait le même chemin, tu vois?
Bien sûr. Je vois.
Ah ouais, ouais, non, c'est trop facile de dire que c'est pas gra que que grâce à moi. <laughs>
Non mais c'est c'est c'est dommage parce que tu vois, moi, je moi, je crois en fait que, bah, les couples s'apportent, tu vois, l'un et l'autre, ils travaillent ensemble mais il faut, heu
Ah ouais. Mmh. Bien sûr. Mmh mh. Heu, tu tu tu sais, Michelle Obama, elle a dit, heu: «derrière tout homme, grand grand homme se cache une femme»
c'est c'est c'est dommage si Mmh mh.
parce qu'elle est en soum soum derrière, tu vois? Elle ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai.
Et moi j'y crois à ça. Parfaitement. Ah mais mais mais le mec qu'il fasse pas genre c'est c'est que lui, parce que nous on sait que beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes peuvent réussir, se battre, beaucoup d'hommes, heu, il leur faut quelqu'un, Il faut juste l'accepter.
Beh, bien sûr. Bah oui. Ouais. Beh oui, mais oh, mais mais bien sûr, heu, tu vois le boulot, heu, dans le luxe, heu, donc, c'est une connaissance à moi et je lui ai dit: «Bon», heu, elle m'avait proposé à moi de base et je lui ai dit: «Bon, c'est pas trop mon domaine, heu, les montres mais heu, je pense que ça peut intéresser, heu, mon copain», tu sais, à l'époque, heu, donc je heu, je lui ai donné et heu et depuis, en fait, il y a eu ça, il est parti, heu, travailler à l'aéroport et après, je lui ai fait un compte LinkedIn et je lui dis bon, faut qu'il trouve maintenant sur Paris, tu vois, et donc j'ai mis tous ces trucs et tout et il y avait plein de recruteurs et j'ai répondu à tout. J'ai j'ai mis les rendez-vous, j'ai tout fait, tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais. Et lui, il les faisait les rendez-vous, il allait, il était sérieux ou il était, heu?
Il y allait mais il était pas préparé, toujours, heu, stressé ou heu, tu sais si je faisais mal et tout, tu vois et que c'est moi qui dois le pousser: «Non, vas-y t'inquiète, ça va y aller», tu vois, tu sais le coach, tu vois?
Mmh mh, mmh.